जी हाँ, बहुत ज़्यादा देखिए ऐसा होता है ना कि नोटिफिकेशन ना नोटिफिकेशन में देखिए क्या होता है, हम फ़ोन उठा लेते हैं। फ़ोन जब उठा लिया तो फिर, यूँ समझ लीजिए कि आधे घंटे की छुट्टी या फिर 1 घंटे हम जो भी इतना जितना भी जितना हम समय दें, वो होता है। साथ ही देखिए अगर आप रील वाले सेक्शन में चले जाओ ना तो आपका हाथ पे ही कंट्रोल नहीं रहता, आप घुमाते जाते हो घुमाते जाते हो, हाँ।
ना हाँ, जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा, घुमाते जाते हो, जी, जी, जी, बिल्कुल एक्सपीरियंस है, उम, जी।
जी। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, कहीं न कहीं देखिए अ, ये सारी आदतें ना बड़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं और आपके कार्य को बहुत प्रभावित करती हैं।
हुँ, हुँ, जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा, जी, मैं समझ गया, ये तो बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया और काफ़ी विस्तार में आप सारी चीज़ों को बता रही हैं। तो, मतलब आप ज़्यादातर कैसे मैसेजेज़ को ट्रीट करती हैं जब कॉल्स वगैरह आते हैं, अगर कोई ऐसा खास व्यक्ति भी आपको कॉल करता है तो अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या करती हैं?
देखिए, एक खास व्यक्ति का कॉल मैं उठा लेती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अ, ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं आपके जीवन में तो उनका देखिए तो मैं फ़ोन उठाती हूँ। बाकी अन्य कोई व्यक्ति अगर करता है तो मैं अपने खास व्यक्ति को ही कह देती हूँ कि खुदसे ज़रा बातचीत कर लीजिए कि क्या बात है? अब देखिए, ये ऐसे मैं कर लेती हूँ। देखिए, क्योंकि देखिए कार्य मैंने जैसे कहा कि इसको प्राथमिकता देना ज़रूरी है, साथ ही साथ देखिए पढ़ाई भी है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना अ, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है ना कि अ, बहुत ही अच्छा होता है ये एक चीज़ कि आप ना अपने कार्य में ना अपने फ़ोन को ना डीएनडी मोड पे डाल दो, जब आप देखो डीएनडी पे डालोगे ना, तो कहीं न कहीं वो आपको अ, परेशान नहीं करेंगी, आपको बार-बार याद नहीं आएगा कि हाँ, फ़ोन देखना है, फ़ोन चलाना है। तो ये सारी चीज़ें ना अ, बहुत ही ज़रूरी भी होती हैं, आपको बहुत ही प्रभावित करती हैं।
अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा। हुँ, जी, जी, जी, जी। अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, जी, जी। अच्छा, अच्छा, जी, जी। अ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। हम्म, लगता है आपके खास व्यक्ति बार-बार ही कॉन्टैक्ट कर लेते हैं सामने वालों को, जी समझ गया। तो अ, जो बोरडम है आप उसको कैसे टॉलरेट करती हूँ? मतलब फ़ोन हटा दिया तो बोर भी होने लगता है इंसान, नोटिफिकेशंस भी नहीं चेक करना कुछ नहीं। तो उस वक़्त पे क्या करती हैं?
जी। हाँ, हाँ।

हुँ, देखिए, ये सारी बातें और ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती हैं कि जो फ़ोन होता है ना, कह लीजिए कि अ, बहुत ही, कह लीजिए कि मतलब हमारे अ, चारों ओर घिरा हुआ है, और इससे ना देखिए कार्य हमारा जो है और जो हमारी पढ़ाई है, ये 2 चीज़ें बड़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। देखिए, क्या होता है कि दोस्त तो हमारे बड़े सारे होते हैं, तो कभी किसी दोस्त ने मैसेज कर दिया, कभी किसी ने मैसेज कर दिया। और देखिए, एक साथ कोई नहीं करता, ये कैसे करेगा, अलग ही अलग करेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए, बार-बार सबका जवाब देना, सबसे बातचीत करना, ये भी एक देखिए बड़ा ही डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्टिव काम है क्योंकि देखिए, उसमें आप ना काम में अपने मन नहीं लगा पाते। तो मैं तो देखिए यही मानती हूँ कि हाँ, अपने कार्य को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। जब आपका कार्य पूरा हो जाए, तो फिर आप देखिए फ़ोन की तरफ बढ़ें, और जितने भी मैसेजेज़, जितने भी कॉल्स आए हों, उसका जवाब उस समय दें।
हाँ, हाँ। अ, हाँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी, मैं समझ गया। तो मतलब हर क्या आप हर छोटी वाइब्रेशन पर फ़ोन उठा लेती हैं चेक करने के लिए?
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो जिसको जानती भी हूँ ना, उसको भी वो भी मुझे फ़ोन करता रहता है, वो भी मैं उसका नहीं उठाती हूँ क्योंकि देखिए, कार्य होता है, है ना। तो अ, वो समझते भी हैं इस बात को, और कहीं न कहीं देखिए अ, अच्छी भी चीज़ है। कुछ लोग तो देखिए नहीं समझते हैं जो दूर-दराज के दोस्त होते हैं, तो वो मुँह फुला लेते हैं। फिर देखिए, मैं उनको मनाने जाती हूँ, मुझे माफ नहीं करते। तो मैं सोचती हूँ कि फिर मैं माफी माँगती हूँ. फिर नहीं मानते, तो फिर उसके बाद मैं गिव अप कर देती हूँ। मुझे देखिए ऐसा लगता है ना कि देखिए जो ये नोटिफिकेशन है ना, कभी-कभी इतना हमें परेशान करता है ना कि हम ना सोच ही नहीं पाते कि करें क्या, आके क्या ही हो तकता है, ऐसा सोचते हैं।
हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। जी, जी। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। छ उहुँ, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।